E a e alguns amigos, assim, muito próximos, amigos de infância e tal.
Que legal.
E com o tempo eu percebi, né, quando a gente chegou ano passado, a gente tinha combinado que, por exemplo, todo mês a gente faria um encontro virtual, cada um com a tal sua tacinha de vinho, como se a gente estivesse indo no barzinho, sabe, jogando conversa fora e tal.
Uhum.
E aconteceu aconteceu realmente isso ano passado, alguns meses, né, uns 6 meses, a gente fez isso.
Mantiveram esse hábito aí dessa conversa semanal.
Exato. Me é, men ah, quinzenal, mensal. Só que começaram a surgir várias críticas, né, eh, sobre, ah, a posição que a gente tinha tomado, sobre as ah, sobre, ah, o que que a gente tinha escolhido pra nossa vida, né. Porque, assim, muitos deles
Legal. Ah, tá.
acharam que a gente trocou a nossa vida confortável, por uma vida mais simples, por uma vida, ah, onde, por exemplo, eu tô es eu tô n na espera do meu greencard, né. Então, el ó, muitos acharam que eu tinha que ter esperado o greencard no Brasil e não aqui. Mesmo eu explicando que se eu tivesse feito isso, eu teri eu teria perdido o timing do high school do meu filho, enfim.
Hum. Hum. Certo. Uhum. Então teve um motivo pra essa mudança, naquele momento. Sim, exatamente. Claro. Uhum. Eu entendo.
Como es É o me é o nosso motivo, né, e ele tem que ser respeitado. Enfim, e aí como como as conversas estavam, ah, migrando para uma não para uma discussão, mas para um desconforto
Sim.
a gente meio que começou a evitar esses encontros. Porque mesmo a gente dizendo para as pessoas "respeitem a nossa decisão, ah, a gente acredita que foi melhor fazer isso". Ah
Uhum. Certo.
porque deixa eu só pontuar uma coisa pra você, a história da vida confortável, né, na visão do brasileiro, é porque a gente tinha funcionária, né, que ajudava na casa e tal. E aqui a gente tem que se virar.
É Claro. Uhum. Normal, né. Normal. Sim.
E muita gente é normal, é normal. Se você perguntar, pra mim, "Patrícia, você teria uma funcionára ou uma funcionária hoje?" Eu falaria pra você: "Não".